No, no tengo nada específico. No tengo ninguna, mm, fechas y que diga: "Hoy, a os de hoy no pasa", o no, no, no. Más bien es como que en este negocio o en el en el trabajo, en el en el mundo en el que yo me muevo, em, la creatividad es muy importante. O sea, debes estar creando, o, no s no siempre estando cre estar creando, pero, es como que a veces hasta es hasta me despierto en la madrugada con una idea de una bolsa, <chuckles> y ya no puedo dormir porque estoy pensando en esa bolsa, y en la tela, y en los accesorios y dónde los compro, y y cómo y qué estabilizador le voy a poner y qué eh, ¿sabes?, todo todo ese tipo de cosas. Entonces, es como que, no sé si es porque los creativos somos así, que no tenemos una fecha <chuckles> exacta donde vamos a crear. O es que, em, así somos y así son todos, que que te viene una idea y te despiertas, y ya no puedes dormir por esa idea, y no no lo sé.
Ujú. Mm. Ujú. Mm, ya. Mm, oh. Okey, guau. <chuckles> Okey. Ujú. <laughs> Ajá. <laughs> Mm. ¿Te pasa seguido eso, muy a menudo, desde siempre, desde que empezaste con esto?
Sí, desde que empecé con esto me pasa. Yo creo que me han dicho, ¿sabes lo que me han dicho? Me han dicho que esta tipo de, em, digamos, comportamiento es porque de verdad estoy disfrutando de lo que hago, ¿no?, disfrutando del trabajo que hago. Y no lo había visto así. Sin embargo, claro, a veces me quita el sueño y yo quiero dormir. <laughs>
Ujú. Dime. Oh, genial. <chuckles> Ajá. Ujú. Claro. Claro. Si, claro, imagino que la creatividad no es algo que puedes programar, ¿no? Si no, viene, viene la inspiración y, pues claro, y y cuando viene la inspiración hay que aprovechar, imagino. <laughs>
No, no la puedes programar. Exacto, exacto. Ya, pero cuando es de madrugada, y estoy a las 3 de la mañana y y, pam, me viene una una superidea, de un supermaterial para una un supermodelo, ya es como que me me pierdo allí, y se y se me se me va el sueño. <chuckles>
Guau. Ujú. Mm. Claro, claro. <chuckles> Y claro, eso ya afecta todo tu día, imagino.
Entonces Claro, entonces ahí me dan remordimientos. Claro, porque porque es que tengo que dormir, porque al día siguiente tengo una casa que que echar para adelante, ¿sabes? Tengo que mandar a los niños a la escuela, y también tengo que, no sé, pagar facturas, o ir a una reunión con un cliente, eh, o sea, todas esas cosas que me hacen feliz. Me hacen muy feliz, pero, es como que estoy como que no tengo un tiempo específico para crear, pero no sé dónde encontrar el límite. Porque, ¿en qué momento dices: "Ah, ahora me voy a sentar y voy a crear?". ¿Cómo? ¿De dónde te viene <chuckles> la creatividad?
Ujú. Sí. Ujú. Mm. Ujú. <chuckles> Claro, imagino. Y ahora me contabas de que, estás en un período en que te sientes un poquito como estancada, ¿algo así?

<exhales> A ver, eh, bueno, el el el te digo que el año pasado me fue muy bien. O sea, todo el año me fue muy bien, y vendía mucho, y vendía, no sé si porque era nuevo, o porque di eso que dicen del de la suerte del del novato, <chuckles> que siempre siempre acompaña al al principiante. Em, no sé si fue por eso, pero te te lo juro, el año pasado era venta, venta, venta, y yo estaba, pero, dale que dale a la producción, porque yo las produzco también. Pues, yo las hago, las dibujo, las diseño, las produzco, y las llevo a las a la tienda donde las vendo. Y y vendía bastante y este año, pues, se está moviendo muy poco y, pues, por eso como que me ha tomado un poco de nuevo. Y no sé cómo, al final, cómo cómo manejarlo, no sé. Es como que siento esa parte de que he leído mucho, ¿no?, en en en redes sociales sobre los emprendedores, cuando les está yendo mal, que tienes ya ganas de dejarlo todo, y y y y tirar la toalla, y yo creo que estoy en esa etapa, pero no sabía reconocerlo porque no me ha pasado antes.
Ujú. Mm. <chuckles> Mm, ya. Ajá, guau. Ujú. Okey. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Ah, okey, okey. Ah. Ah, perdón, había entendido de que sí, ya habías tenido períodos de bajas. En cambio, como que todavía es un sector bastante nuevo para ti, llevas eh, bueno, ¿te fue bien al inicio? Súper, eso es genial. Pienso que no fue solo suerte, porque para que un producto, eh, tenga éxito, pues, hay hay mucho detrás, mucho trabajo detrás, mucha planificación, tiene que ser un buen producto. O sea, no no es no es cuestión de solo de suerte. Seguro hiciste, em o sea, fue un buen producto. Y ahora, bueno, es es un período un poco difícil, dices, ¿no? Me imagino lo la preocupación que puedas tener. Eh, ¿tú crees que haya algo que las personas que que viven contigo, ¿no?, que tu familia pueda hacer para ayudarte, tal vez a tener un poco más de tiempo, para que no te sientas tan abrumada, para que puedas dedicarlo a a la creatividad?
Sí. <laughs> Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. <laughs> Ujú. Sabes que yo no creo que ellos puedan hacer algo, mm, más allá de darme un poco de espacio cuando están en casa, porque cuando en las mañanas estoy trabajo desde casa. Entonces, en las mañanas que todo el mundo está en sus trabajos, y sus colegios, y escuela, estoy sola, eh, haciendo, pues trabajando en mis bolsas. Em, pero lo lo que sí, eh, pueden hacer es darme un poco de espacio, creo yo.
Ujú. Mm, ya. Okey. Ujú. Okey. ¿Cómo sería este espacio? O sea, por ejemplo, en ciertos horarios tal vez no interrumpirte. ¿A a eso te refieres?
¿No?